<laughs> Oo, isa pa yung ano eh, isa pa siguro yung epekto nung, ah, kasi nga naman yung mga screen natin eh, nakakasira talaga ng mata, oo.
Di ba? <laughs> Oo. Yung liwanag niyan. Di ba? Saka ano, ah, yun nga, inaano ko ay may isa akong pamangkin na kapag kasi kapag kumakain talaga rin siya kailangan may cellphone sa tabi, talagang tinatanggal ko, sabi ko, "Bahala ka sa tatay mo." <laughs> Sabi ko sa tatay mo nandito ka sa bahay eh, ay ginaganon ko.
<laughs> Mm. <coughs> Ah. Oo. Tama, tama naman kasi talaga yun. Kumbaga respeto na rin kasi yun sa mga kasama mo, di ba?
Oo, tsaka ayoko silang kung maaari kapag kaya kong ano, ah, turuan 'wag masyado dume dep dumedepende sa mga ganon. Eh, mag-interact naman sa mga bata, tas kunyari sa labas mga ganon, di ba?
Oo. Mm. Oo, tama naman. Oo. Oo. Tama, tama. Ah, ano kaya yung mga bagay na nawawala sa atin kapag ah, sobrang nakadepende sa mga gadgets at internet?
Ayun na nga yung, parang kanina nasabi natin eh, yung pag-interact natin sa isa't-isa. Yung komunikasyon parang mas nagiging ah, ma well, may maganda siyang naidudulot kasi gumaganda yung parang kumbaga eh, pagsusulat mo. Di ba, dun <laughs> pero pagdating sa personal na interaction eh, parang bakit ano nauubusan na yata tayo ng usapin natin, mga ganon.
Mm. Mm. Ah, oo. Oh, ah. Oo, oo. Sa personal na interaksyon, di ba? Parang nawawalan na ng topic, diba?
Oo, ikaw ba para sa'yo?
Oo.